Đó, bên cạnh đó đó, thì hiện tại bạn đang có một cái chế độ ăn rất là tốt rồi, rất là hợp lý rồi, cái chế độ đồ ăn này á thì, ờ, bạn cứ nên giữ như vậy nha. Rồi, ờ, cái mục tiêu của bạn á thì, ờ, hiện tại bạn đang muốn giảm, a, tổng cộng là 16 ký trong vòng 2 tháng một tháng mấy à, chưa tới 2 tháng nữa, thì cái mục tiêu này nó sẽ hơi xa vời một xíu. Mình nghĩ bạn có thể rời cái mục tiêu này ra xa xa hơn một xíu, kiểu như là, 16 ký này bạn có thể giảm trong vòng 4 tháng, 5 tháng gì đó thì nó sẽ hợp lý hơn. Trong cái thời gian tới Tết á, bạn chỉ cần giảm 3-4 ký thôi, mình bảo đảm luôn, chỉ cần bạn bạn giảm 3 ký, 2 ký, 3 ký, 4 ký gì đó, bạn về quê đi, mọi người sẽ nhìn bạn với con mắt khác rồi. Tại vì 1 ký mà bạn giảm được á là nhìn bạn sẽ khác rồi chứ không có cần nói tới 3-4 ký đâu. Người ta sẽ thấy bạn, ôi người ta sẽ sẽ có những cái câu nói kiểu như: "Ôi, hôm nay, ơ, làm việc mệt lắm hay gì mà ốm vậy? Sao hôm nay tui nhìn thon vậy?", kiểu vậy. Người ta sẽ nói liền, bạn tin mình nhá!
À, vậy hả? Ừm. À. Vậy hả? Ừm. Mình hiểu! Ừm, hay nha! Ừm. Có nghĩa là mình sẽ thay đổi lại cái m cái mục tiêu của mình chút xíu, đúng hông? Tại vì bây giờ cái mục tiêu của mình 16 ký thì nó nó hơi quá, đúng hông? Thì có thể là, ờ, mình sẽ thay đổi lại một chút xíu để mà nó phù hợp với bản thân mình hơn, đó, và sẽ đạt được cái mục tiêu mình muốn, giống như là trước Tết về là mọi người sẽ thấy một bản thân hoàn toàn khác của mình. Ờ, hợp lý, hợp lý nha. Ờ.
Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Đấy, bên cạnh đó thì bạn có thể dùng thêm một cái mẹo nữa, đó là bạn có thể mua thêm một hũ protein. Hũ protein này á nó sẽ giúp cho bạn, gọi là, tập được tốt hơn nè, có sức mạnh, sức bền tốt hơn, phục hồi cơ bắp tốt hơn, cũng như á là nó sẽ trữ nước trong cơ thể bạn. Cái lúc bạn về quê, bạn ít tập lại nè, bạn hổng dùng nữa, cái lúc đó thì nước của bạn rút đi, người người bạn nhìn nhìn nó khô hơn hẳn luôn, nhìn đẹp hơn hẳn luôn, mà bảo đảm với bạn luôn đó.
Ờ, hợp lý! Ừm, hay nha. Ừm, có nghĩa là mình nên sử dụng thêm creatine, đúng hông? Đó, để mà nó h giúp mình vừa thứ nhất là hỗ trợ tăng cơ bắp nè, vừa hỗ trợ mình trong những cái bài tập, mà khi mà mình không sử dụng nữa thì cơ thể mình sẽ rút nước, đó, là mình sẽ trong cái tình trạng mà nó hoàn hảo nhất luôn. Ờ, hay quá vậy ta!
Đúng rồi. Đấy. Đấy, chính xác luôn! Đó, đó, một cái mẹo đó.
Ờ, hợp lý, hợp lý.
Vậy thì